Yang harus kita prioritaskan lagi ya. Eee, jadi, eee, senang Mas, eee, ekspresi saya itu senang sekali bisa menabung, bisa liburan gitu. Kalau Masnya ekspresinya gimana kalau wak waktu sudah, eee, liburan, ha setelah hasil jerih payah menabung itu gimana ekspresinya?
Iya i Mhm mhm mhm. Iya iya iya. Ya kalau aku ya, yang aku syukuri dari proses nabungnya itu kalau sum eee, untuk ekspresi ya ekspresi ya pasti pasti senang sekali lah Mas. Eee, kayak enggak nyangka gitu ternyata aku juga bisa gitu loh. Aku tuh apa ya, eee, aku bisa mendedikasikan untuk menabung se se apa ya, sesangar atau se seekstrem ini untuk liburan gitu ya Mas. Itu sih. Terus juga ka eee, ada rasa puas banget gitu loh Mas sama hasil usaha sendiri.
Te bagus. Oh, seekstrem iya. Iya, betul. Ada rasa puas sen tersendiri ya Mas ya, kita bisa menabung dan mencapai hasil tujuan kita untuk liburan ya Mas ya. Oh.
Mhm, iya. Iya iya. Terus jadi lebih menghargai aja, eee, untuk di liburan itu. Setiap-setiap heeh. Setiap momen-momen pas le eee, lagi kita kita lagi liburan tuh kayak, wow, oh begini ya rasanya pakai uang sendiri dengan kerja dan keringat sendiri. Terus juga satu lagi Mas yang apa ya, yang mungkin jadi lebih penting itu kita bisa jadi belajar disiplin tentang finansial kita gitu. Mhm.
Iya, lebih menghargai uang, lebih menghargai waktu, ya. iya. Iy Iya. Apa Mas? Keuangan. Iya betul Mas. Eee, iya. Eee, berhubung waktu udah mulai habis ya Mas, kita, eee, kesimpulannya berarti gini, kita harus benar-benar bisa, eee, me-manage
Itu sih. Heeh. Hmm, boleh boleh. Mhm mhm. Iya iya.
waktu ya eh, wak waktu juga keuangan juga, ya untuk menabung. Dari cerita Masnya tadi, eh, saya ada
Iya. Mhm. Iya iya.
yang bisa diambil gitu cerita dari Masnya.
<chuckles> Iya. Ya kan kita bisa bertukar opini dan referensi juga ya Mas ya. Jadi Masnya bisa, eee, kan tadi 70, 50, aku 50, 30, begitu-begitu ya. Ya terima kasih banyak Mas ya, eee, untuk obrolannya. Iya. Yuk Masnya juga.
Iya, iya Mas. Iya. I terima kasih Mas, sehat selalu Mas, iya.